अ, देखिए जब अ, कहते हैं ना कि कुछ आपको दर्द हो किसी तरीके से, जैसे सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया। काफ़ी सारे ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो दर्द है अ, जो लगभग मुझे लगता है कि आजकल रोज़मर्रा के जीवन में हर किसी को अ, उस समस्या से जूझना ही पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम आपसे आपके उपाय जानना चाहें कि आप अगर घरेलू तरीके अपनाते हैं तो किस तरह से अपनाते हैं उन दर्द से निपटने के लिए?
हुँ, हुँ। हाँ, देखिए ना मतलब दर्द से निपटने के लिए ना आप घरेलू तक अ, मतलब तरीकों में ना जैसे गर्म या फिर ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। दर्द निवारक क्रीम या फिर बाम भी लगा सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अदरक या फिर हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ ना, तो अ, शरीर को ना पर्याप्त आराम देना चाहिए और मतलब हल्के व्यायाम भी करना फ़ायदेमंद होता है। है ना? तो मतलब गर्मी और ठंड का उपयोग मतलब आना चाहिए। जैसे सूजन खत्म होने के बाद ना, मांसपेशियों के तनाव को कम करने के लिए ना गर्म ऐसे एक या फिर हीटिंग पैड का मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना? गर्म पानी से स्नान करना भी फ़ायदेमंद मुझे लगता है कि हो सकता है। और ठंड की अगर मैं बात करूँ तो ना शुरुआती सूजन और जो चोट के लिए ना पहले ना मतलब अ, 24 से 48 घंटों में ना मतलब, मुझे लगता है कि अ, उम, ठंडी ही सिकाई करनी चाहिए। और ध्यान रखिए ना कि बर्फ़ को सीधे त्वचा पर ना लगाएँ मतलब कपड़े में लपेटे। है ना?
हाँ। हाँ।
और फिर लगाएँ मतलब उसको है ना? और मतलब बहुत से प्राकृतिक और घरेलू उपाय भी हैं। जैसे मतलब अदरक इसमें ना सूजन-रोधी गुण होते हैं, है ना? और ये ना पेट दर्द में भी कहीं न कहीं बहुत राहत देता है, और हल्दी वाला दूध पीना ना दर्द से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। और पिपरमिंट तेल जो होता है, मांसपेशियों को दर्द को ना कम कर सकता है और लैवेंडर तेल भी तनाव और सिर दर्द से राहत दे सकता है। तो इसका उपयोग करने से ना पहले मतलब इन्हें ना मतलब किसी वाहक तेल में मतलब ना मिलाकर पतला करें और मतलब डॉक्टर से सलाह लें कि हम ये चीज़ अ, उपयोग कर सकते हैं इस चीज़ का? और ना प्रभावित जगह पर ना दर्द निवारक क्रीम या फिर बाम लगाने से भी राहत मिल सकती है, जो ख़ासकर जिसमें ना मतलब अ, मेन्थॉल होता है। है ना? तो वो काफ़ी आपके लिए सहायक होगा। जी।
अच्छा। सच में? ऊँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने बताएँ कि किस तरह से अ, दर्द से राहत मिल सकती है। अ, लेकिन जैसे अगर हम आपका कोई अनुभव जानना चाहें कि आपके साथ कभी कोई दर्द हुआ हो और आपने किस तरीके से क्या चीज़ से प्रयोग करके उसको सही किया?
हाँ। एक्चुअली ना एक बार मैं मतलब ना सीढ़ियों से गिर गई थी तेज़-तेज़ भाग रही थी अपने भाई के पीछे उसको मारने के लिए और मतलब सीढ़ियों से गिर गई थी और घर में तो जैसे मतलब टाइलों पे और ज़्यादा गिरते हैं। वैसे अम ज जो हमारा शहरी घर है उसमें पर हम उस टाइम एक्चुअली हम गाँव में थे और ना वहाँ मतलब वही होता है पक्के फ़र्श होते हैं डाले हुए आपने देखे ही होंगे उस पे अ, जब मैं मतलब गिरी ना भागते-भागते सीढ़ियों से ऊपर की तरफ तो जो सीढ़ियों का मतलब एक साइड नहीं होती जिस पे मतलब वो थोड़ा तीखी साइड होती है। साइड की उस पे जाकर मेरी ठोड़ी बहुत ज़ोर के बजी थी और मतलब ना उस अ, मतलब वो चीज़ ना आर-पार हो गई थी मतलब मेरी ना और मतलब बहुत पेन हुआ था मतलब उस टाइम और मतलब ना फिर ना फिर दादी ने एकदम से मतलब उस टाइम जो हल्दी होती है और सरसों का तेल होता है ना, उसे गर्म किया और उसके उससे मतलब थोड़ा गर्म-गर्म म मुझे लगाया वहाँ पे काफ़ी मतलब उससे राहत मिली और फिर मैंने कुछ दिन तक हल्दी वाला दूध पिया तो जल्दी रिकवर हो गई थी। मैं तो मतलब यही है कि घरेलू तरीके ना कहीं न कहीं बहुत काम आते हैं और काफ़ी सहायक भी होते हैं तो है ना? तो मतलब देखिए ना हमें मतलब और मतलब ना हमें अ, एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन हमें करना चाहिए। इसमें जैसे रंग-बिरंगी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए फल खाने चाहिए मेवे और साबुत अनाज खाने खाना चाहिए है ना, तो वही है कि मतलब पाचन संबंधी दर्द के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर पेट के लिए ना मतलब जैसे सौंफ के बीज या फिर दही या फिर कैमोमाइल चाय का सेवन भी मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है तो काफ़ी चीज़ें हैं। जो मतलब हम मतलब जिनका चयन कर सकते हैं। जी।
अच्छा। <chuckles> हाँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओह हो। अरे बाप रे। हाँ। क्या बात है। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अ, किस तरह से आप दर्द से निपट सकते हैं और ख़ास तौर से जब घरेलू उपचार आप करते हैं तो क्या आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें मात्राओं का भी कुछ ध्यान रखना होता है? या इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं? या फिर अ, किस तरह से ये काम करते हैं?
देखिए अ, साइड इफेक्ट तो मुझे नहीं लगता है कि होते होंगे क्योंकि ना अ, देखिए ना आजकल तो आपको पता ही होगा कि कोई भी मतलब इन पे घरेलू उपायों पे मतलब वो नहीं करता विश्वास और अपने डॉक्टर के पास अंग्रेजी दवाइयों के ओर दौड़ते रहते हैं, है ना? पर ना हमारे बुज़ुर्ग जो जब तक होते हैं ना घर में, जैसे मेरी दादी माँ हैं, तो मतलब वो मतलब हमेशा अ, मतलब हमेशा ना हमें मतलब, वही है कि मतलब समझाते रहती है, वो बोलते भी हैं कि घरेलू उपचारों के ना भी मतलब अ, दुष्प्र प्रभाव भी हो सकते हैं क्योंकि खासकर जब तब मतलब अ, जब उनका अधिक मात्रा में या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल, मतलब उनको किया जाए। क्योंकि दादी माँ कहती हैं कि आप मतलब ना बिना किसी मतलब देखिए उन्हें तो पता है कि किस चाइस एक्स अ, एक्सपीरियंस होता है ना, तो मतलब वो बताती रहती हैं, पर यदि कोई मतलब आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है ना तो आप पहले ही मतलब किसी अ, म पहले से कोई दवा ले रहे हैं या फिर मतलब तो एक तरीकों को ना आज़माने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। दादी माँ ऐसे कहती हैं कि मतलब ना है ना, क्योंकि हम मतलब कई बार होता है ना कि हमें इन्फेक्शन हो र अभी हाल ही में ना मैं अपनी बात बताऊँ तो ना मुझे, अ, थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था तो मेरी दवाइयाँ भी चल रही थी। दादी ने कहा कि अ, मैंने बोला कि कुछ घरेलू उपाय भी बताओ, फिर दादी ने कहा कि, "जब तेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो तू उन्हीं पे फ़ोकस कर अभी खा ले उनको, है ना? अ, क्योंकि ना अगर मैं अ, कुछ ऊँच-नीच हो गई तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि डॉक्टर ने जो सलाह दी है, उसे भी मानना चाहिए क्योंकि गौ डॉक्टर भी कहीं न कहीं इतना पढ़ाई करके इतना डिग्री लेके बैठे हैं, वो थोड़ी ना हमें गलत सलाह देंगे।" फिर साथ-साथ दादी ने कहा कि साथ-साथ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इसलिए एक ही चीज़ पर मतलब वो करना चाहिए पहले। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं एंड मतलब अ, जैसे मतलब हल्दी है आपकी तो ज़्यादा मात्रा में हल्दी के सेवन से ना पेट खराब हो सकता है और मतलब जिससे ना मतलब मतली या फिर मतलब दस्त लग जाते हैं कई बारी मतलब ऐसी समस्याएँ हो जाती हैं। है ना? और जैसे ना हल्दी में ना खून पतला करने वाले गुण होते हैं, तो अगर आप खून पतला करने वाली दवाई खा रही हैं ना मतलब है ना? है तो मतलब अ, इसका ना ज़्यादा सेवन ना अ, मुझे लगता है कि जोखिम भी बढ़ा सकता है, है ना? तो कुछ चीज़ें तो हमें अ, खुद भी पता होती हैं जैसे गुर गुर्दे की पथरी होती है तो हल्की पित्त ना उत्पादन को बढ़ा सकती है, तो जिससे ना पिताशय जो होता है उसकी थैली से ना मतलब संबंधित समस्याएँ कई बार बढ़ सकती हैं। तो, वही है कि मतलब, अ, थोड़ी ऐसी चीज़ें कीजिए ज क्योंकि थोड़ी चीज़ें तो खुद भी पता होती है। जी।
बिल्कुल। जी। जी। बिल हाँ। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। जी बिल अई सही, हुँ। नियमित मात्रा में लेना चाहिए। जी। अ, कोई भी चीज़ लें तो नियमित मात्रा में लें क्योंकि कहते ही है कि कोई भी अच्छी चीज़ आप लें अगर संतुलन में कोई भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा असर करती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और <clears throat> जो डॉक्टर की सलाह वाली आपने बात कही न, ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि, अ, देखिए जब आपको लगता है कि आप घरेलू उपचार से, आपको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं ठीक हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल देखिए डॉक्टर की सलाह लेना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कहीं न कहीं। और, अ, अगर हम आपसे ये जानना चाहें, कि कौन सा ऐसा समय होता है जब ये पता लगा सकते हैं आप कि वाक़ई में अब डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है? तो आपका क्या कहना चाहेंगे?
हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जब अ, बहुत ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है ना उम्म तो मुझे लगता है कि डॉक्टर की सलाह की मतलब अ, ज़रूरत होती है, क्योंकि ना जैसे ना मतलब देखिए ना डॉक्टर की सलाह भी मतलब मुझे लगता है कि नय क मतलब काफ़ी ज़रूरी है और आपको मतलब आजकल के मतलब ये अहमियत है उनकी भी है ना? क्योंकि है ना देखिए डॉक्टर की सलाह मतलब कितनी महत्वपूर्ण होती है। आप खुद देखिए मतलब वो कितना अच्छा मतलब हमें मतलब बताते हैं हर चीज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि जब भी मतलब डॉक्टर ना सही निदान कर सकते हैं, तो उचित दवा लिख सकते हैं हमारे लिए और मतलब ये सुनिश्चित भी कर सकते हैं कि आपकी स्थिति का सुरक्षित प्रभावी ढंग से इलाज हो मतलब। है ना? तो घरेलू उपचारों को ना मैं तो कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं मानना जाना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं मतलब डॉक्टर भी मतलब अपनी अलग एक वो होती है उनकी प्राथमिकता है ना? तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब अगर दर्द गंभीर हो, अचानक शुरू हुआ हो, या फिर घरेलू उपचार से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपके लक्षण बिगड़ते जा रहे हो। खुद पता चल जाता है ना अपनी ड बॉडी का और खास कर के अच्छा मैं बात कर कहना चाहूँगी ना कि जो मतलब गर्भवती महिलाएँ होती हैं ना, उन्हें तो खासकर के मतलब कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए अपने ऊपर, की जिससे मतलब है ना कुछ भी दिक्कत आ जाए। क्योंकि एक जान से दूसरी जान जुड़ी हुई होती है, तो मुझे लगता है कि उसमें तो प्रॉपर ढंग से
सही। बिल्कुल। हाँ, उस समय कहें तो हार्मोन्स भी ए अ, कार्य कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह से कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, <clears throat> इतनी अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई हैं घरेलू उपचार के बारे में और कहीं न कहीं देखिए उसका संतुलन भी आपने बताया कि डॉक्टर से किस तरह से स कब सलाह लेनी चाहिए, तो बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जो इतनी अच्छी-अच्छी बातें, इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी हैं, अगर आप एक छोटा-सा संदेश देना चाहें बाकी लोगों को कि कब किस तरह से ध्यान रखा जाए इन चीज़ों का, तो वो भी बड़ा ही हम कहें तो अ, उपयोगी होगा सबके लिए।
हाँ, जी। हाँ जी, बिल्कुल देखिए ना दर्द से निपटने के लिए ना अगर आपको घरेलू तुर तरीके अपनाने हैं ना, तो बिल्कुल अपनाइए। पर कोई ऐसा मतलब अटपटा एक्सपीरियंस मत कीजिएगा। मतलब कि अ, कि जिससे ना आपकी मतलब दिक्कत आ जाए आपको कल को। है ना? क्योंकि ना देखिए ना कहीं न कहीं मतलब मुझे लगता है है कि अ, आपको ना जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी अब मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मतलब अ, गलत सिग्नल्स दे रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूर जाना चाहिए और घरेलू उपचार मतलब तब तक करें, जब तक आपको लग रहा है कि थोड़ा मतलब जिससे मतलब आपको लगे की कोई हानिकारक चीज़ नहीं आप ले रहे हैं। जी।
बिल्क जी, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आपने साझा की, बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई। तो इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, इतनी अच्छी वार्तालाप के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
हुँ। जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।